อา พอดีว่าอยากจะปรึกษานิดหนึ่ง แล้วก็ อ่า อยากจะได้คำแนะนำด้วย คือพอดีว่าช่วงนี้อะค่ะ เป็นช่วงที่เราเหลือเวลาอีกแค่ เอ่อ ไม่กี่เดือนก่อนที่เราเนี่ยจะเรียนมหาวิทยาลัยจบ ซึ่งมันก็เป็นก้าวที่หลาย ๆ คนอะค่ะก็อาจจะเคยผ่าน แต่สำหรับเราอะเนาะ มันก็เป็น พูดตรง ๆ ว่ามันก็เป็นครั้งแรกที่เราก็ได้เรียนจบ แล้วเราก็เหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะเครียด แล้วก็กังวลกับเส้นทางอนาคตนิดหนึ่งว่า ไม่นิดล่ะ ก็เยอะเลยว่า "เราจะไปในทางไหนของชีวิตดี? เราจะเรียนต่อไหม?" หรือว่า "เราจะไปทำงานตามที่สายที่เราเรียนมา" หรือว่า "เราจะไปแบบไปทำสายอื่นไหม? ที่มัน" คือ คือต้องบอกนิดหนึ่งว่า สายที่เรียนมาอะค่ะ เป็นสายแบบว่าเป็นสายภาษา ซึ่งก็เราเนี่ยไม่ได้เก่งในสายที่เราเรียนด้วย พูดตรง ๆ ก็คือเหมือนตอนเรียนก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นด้วย แต่เราก็เรียนจบมาได้ด้วยความที่ โอเค เราก็มีวินัยอยู่ เราก็ทำงาน เราก็ส่ง แต่เรื่องของความรู้ อย่างเงี้ยค่ะ บอกเลยว่า เราไม่ได้รู้สึกเลยอะค่ะว่า เราทำ ในสิ่งที่เราทำ แบบเก่ง ดีกว่าคนอื่น พูดตรง ๆ ว่าบางคนที่ไม่ได้เรียนสายตรงมาเนี่ย เขาอาจจะเก่งกว่าเราด้วยซ้ำ เราก็เลยรู้สึกว่า เราก็ไม่ได้ชอบสิ่งที่เราทำขนาดนั้น แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนสายไปเลย แบบสมมุติเรียนจบสายภาษามา บางคนเขาอาจจะไปเป็นแอร์ ไปทำโรงแรม ไปอะไรที่มันได้ใช้ภาษา แต่กลายเป็นว่าเราอะ อือ ไม่ได้รู้สึกเลยอะค่ะว่าภาษาเป็นจุดแข็งของเรา เราอาจจะอยากเบนไปทางอื่นเลยไหม เราก็รู้สึกว่า "แล้วเราจะสู้คนอื่นได้ไหม?" หรือถ้าเราจะไปเรียนต่อ คือมันเป็นลักษณะของความที่ เอาตรง ๆ คือเราก็สับสนอะค่ะว่า แบบเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปทางไหนต่อดี แล้วอนาคตจะเป็นยังไง มันแบบ มันเป็นช่วงที่เราแบบค่อนข้างกังวลอะค่ะ แบบ "ไม่รู้จะยังไงดี?" อืม
อือฮึ ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อืม ค่ะ ก็ฟังแล้วก็เข้าใจนะคะ เป็นเรื่องที่ เอ่อ ปกติมาก ๆ เลย ที่หลาย ๆ คนน่ะค่ะ พอใกล้จะจบมหาวิทยาลัยอะ มันจะเป็นช่วงที่เหมือนแบบ เอ่อ "จะทำยังไงดี? จะไป จะไปต่อยังไงดี?" ก็คือต้องบอกเลยว่าปกติมาก ๆ เลยอะนะคะ อ่า ไม่ ไม่ต้องกังวล กังวลตรงนี้เลย คือหลาย ๆ คนก็จะคิดว่า "เอ๊ หรือว่าเราจะเรียนต่อปริญญาโท? หรือว่าเราจะแบบไปทำงาน?" แล้วทีนี้ "ด้วย ด้วยสายที่เรียนมาเนี่ยจะทำงานอะไร?" ก็อาจจะมีความแบบกังวลอยู่ตรงนั้น ใช่ไหมคะ แล้วโดยเฉพาะเรียน เรียนในด้านของภาษาเนี่ย ก็ ต้องบอกเลยว่า เก่งมาก ๆ เลยนะคะ ที่แบบเรียนภาษาก็ไม่ใช่เป็น อ่า เป็นวิชาที่ง่าย ใช่ไหมคะ แล้วขอสอบถามนิดหนึ่งก่อนนะคะ ภาษาที่ ที่เรียนเนี่ยค่ะ เป็นภาษาอะไรเหรอคะ?
ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ใช่เลย อืม อือ ค่ะ ได้ค่ะ อืม ก็เป็นภาษาอังกฤษนี่แหละค่ะ ด้วยความที่มัน มันพ็อปพิวลาร์เกินไป เราก็เลยเครียดอะค่ะ มันภาษาอังกฤษอะ ตอนเนี้ยคือกลายเป็นอะไรที่แบบพูดตรง ๆ อะ ใคร ๆ ก็พูดได้ ใคร ๆ ก็เรียนได้ ยิ่งแบบมีเอไอ อย่างเงี้ยค่ะ มันยิ่งทำให้การเรียนมันง่ายขึ้นไปใหญ่ แม้กระทั่งเราอะค่ะ ที่เรียนสายนี้มาเราเองก็ยังแบบ พูดตรง ๆ ว่า เราก็ใช้เอไอช่วยเหมือนกัน ก็เลยกลายเป็นว่า มันแบบ มันเป็นเหมือนทักษะที่ไม่ใช่ ไม่ใช่พิเศษอะไรอะค่ะ แบบใคร ๆ ก็ทำได้ ก็เลยแบบยิ่งเครียดกว่าเดิมอีก อืม ค่ะ
อือฮึ อืม อืม ค่ะ อุ๊ย ต้องบอกก่อนนะคะว่า ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ง่าย ถึงแม้ว่าใช่ ณ ตอนนี้จะมีเทคโนโลยีที่ก้าวไกล มีเอไออะนะคะ แต่การที่คุณได้เรียนมาโดยตรงอะ แน่นอนคุณก็จะต้องมีความรู้ที่หลาย ๆ คนอาจจะ อ่า ไม่ได้รู้อย่างคุณ อย่างเช่น ไม่ว่าจะเป็นหลักไวยากรณ์ หรืออะไรต่าง ๆ ที่อาจจะแบบ อ่า รู้เพิ่มเติมจากคนที่เขาไม่ได้เรียน แต่อาจ เขาอาจจะไปแบบเรียนรู้มาจาก อ่า ทางอินเทอร์เน็ตหรือ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แน่นอนว่าคุณก็จะต้องมีความรู้ที่ลึกมากกว่า แต่ทีเนี้ยนะคะ ก่อน ก่อนที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมอะค่ะ อยากจะสอบถามคุณอีกนิดหนึ่งว่า อ่า ส่วน เป็นเรื่องไหนที่ทำให้คุณกังวลมากที่สุด คือว่าคุณกังวลว่าคุณจะทำงานสายไหนดี? หรือว่าคุณจะเรียนต่อก่อนดีนะคะ?
อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม ก็ถ้าเป็นความกังวลจริง ๆ อะค่ะ คือเราคิดว่าจริง ๆ เรา สุดท้ายที่สุดเราคงจะมีงานทำแหละ แต่ก็พูดตรง ๆ ในตอนที่ ถ้าเราเลือกได้อะค่ะ เรา เรารู้สึกว่า เราไม่อยากไปทำงานที่ มันแบบ เหมือนเราก็รู้สึกว่า เราไม่ได้พร้อมที่จะก้าวไปทำงานในโลกที่มันแบบของผู้ใหญ่ อย่าง อย่างเช่นหมายถึงว่า "การที่มันต้องแบบไปมีชีวิตแบบตื่นเช้าไปทำงาน กลับบ้านมาตอนเย็น" คือ คือเรารู้สึกในความรู้สึกเราอะค่ะ เราอาจจะกลัวเกินไปเอง แต่เรามองว่ามันดูเป็นอะไรที่เหนื่อยหน่าย แล้วก็น่ากลัวมาก ๆ มันดูเป็นชีวิตที่แบบดูวน loop ดูเครียด ดูแบบต้องจริงจังมาก ๆ อย่างงี้อะค่ะ ก็พูดตรง ๆ ว่าเป็นเรื่องที่กังวล เหมือนเรา เรารู้สึกว่า เราไม่ได้พร้อมที่จะแบบไปใช้ชีวิตแบบผู้ใหญ่อะค่ะ พูดตรง ๆ แม้ว่าวัยเราอาจจะ โอเค ต้อง ต้องถึงเวลาแล้วแหละ แต่ลึก ๆ ก็กลัวอะค่ะ เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าทำให้เราแบบไม่อยากทำงานที่สุดแล้ว แบบกลัว อาจจะคิดเกินไปก่อนด้วยก็ได้ ค่ะ คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้
อือฮึ อืม อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ก็เข้าใจตรงนี้อะนะคะ อ่า อย่างเงี้ยนะคะ ก็ก่อนอื่นก็อยากจะแนะนำในเรื่องของความกังวล ความวิตกกังวลที่คุณมีอยู่ ณ ตอนนี้นะคะ ก็อาจจะใช้วิธีการผ่อนคลายก่อน อ่า ในการที่แบบว่า อ่า ถ้าเราวิตกกังวลมาก ๆ นะคะ มันอาจจะส่งผลให้ทำให้เราเครียดได้อะนะคะ ทีเนี้ยก็อยากให้คุณ เอ่อ ลองแบบว่า อืม เหมือนแบบ
ใช่ อืม
ให้หาวิธีในการคลายความกังวล อย่างเช่น เอ่อ พักในการเรียนอะนะคะ พักในการเรียน พักในการคิดในเรื่องการว่า เอ๊ะ! เราจะทำงานอะไรดี เอ๊ะ! วิชาที่เราเรียนมาเนี่ย มันก็ไม่ใช่แบบสายที่เราชอบมากนัก ก็ ก็คือ หยุด หยุดการคิดตรงนี้สักระยะหนึ่ง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายก่อนอะนะคะ แล้วทีเนี้ย ก็เหมือนแบบว่าอาจจะ พอตัวเองมี อ่า ความผ่อนคลายมากขึ้นแล้วเนี่ยค่ะ ก็อาจจะมีการเหมือนแบบหาข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ต ก็เหมือนจดบันทึกลงอะค่ะว่า อ่า สายวิชาที่เราเรียนมานะคะ สามารถทำงานในสายงานไหนได้บ้าง คุณอาจจะยังไม่ต้องไปเริ่มแบบว่า อืม เข้างานแบบเต็มเวลาเหมือนแบบ อืม ผู้ใหญ่เต็มตัวก็ได้นะคะ แล้วโดยเฉพาะภาษาอะค่ะ ถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาที่หลาย ๆ คนรู้แล้วก็จริง แต่ว่าด้วยความที่เป็น อ่า ภาษาอังกฤษก็ยังเป็นภาษา อ่า สากลอยู่ ใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นน่ะค่ะ งานก็จะแบบมี แบบหลากหลายมาก ๆ ก็จะไม่ใช่แค่เพียงแค่เป็น อ่า ลูกเรือเท่านั้น หรือว่าแปลภาษาเท่านั้น แต่ก็ยังจะมีงานอีกหลาย ๆ งาน เอ่อ ที่คุณสามารถ อ่า อาจจะทำออนไลน์ก็ได้ อะไรแบบเนี้ยค่ะ จะเริ่มเป็นแบบ เริ่มจากการทำเป็น อ่า พาร์ตไทม์ ยังไม่เต็มเวลาก่อนก็ได้ แบบเนี้ยนะคะ เพื่อให้คุณลองเรียนรู้ดูว่า เอ๊ะ! อ่า การ ในช่วงปรับเปลี่ยนอะค่ะ จากการเรียนไปเข้าสู่วัยทำงาน เพื่อจะไม่ให้เครียดมากเกินไป ก็อาจจะเริ่มเป็นเหมือนพาร์ตไทม์ เป็น Freelance ไปก่อน แบบเนี้ยค่ะ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปด้วย ถ้าลองทำแบบนี้ดู อ่า คุณคิดว่าพอทำได้ไหมคะ? พอจะเป็นแนวทางได้ไหมคะ?
อืม ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม อืม ก็ดูน่าสนใจดีนะคะ เพราะว่าเหมือนบางทีเรา ก็อาจจะกลัวเกินไปด้วยจนทำให้เราแบบ มองไม่เห็นทางออกอื่น ซึ่งจริง ๆ ก็อย่างที่คุณว่าเลย ก็คือ โอเค เราอาจจะลองไปทำพาร์ตไทม์ก่อนไหม บางทีมันอาจจะไม่ต้องเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงก็ได้ มันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ที่แบบว่า เหมือนเป็นการค้นหาตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะไปเจองานที่ โอ้! พอเราได้ไปทำแล้วเราอาจจะชอบจนกลายเป็นเส้นทางใหม่ของเราก็ได้ บางทีเราก็อาจจะเหมือนกดดันตัวเองเกินไปอะค่ะ แบบเครียดเกินว่าโอเคเราต้องทำงานแล้ว จนกลายเป็นว่า โอเคมันอาจจะมีวิธีอื่นอย่างที่คุณบอก ก็คิดว่าเดี๋ยวอาจจะลองไปดูค่ะ เราก็จะได้ไม่เครียดเกินไปด้วย เพราะว่าเราก็ยังมีเวลาอยู่ด้วยอะ อืม
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ เพราะว่าคุณก็ยังมีเวลาใช่ไหมคะ ก็ยัง ยังไม่ ไม่ได้จบ ณ ตอนนี้ แต่ช่วงนี้ ก็เป็นช่วงที่ดีค่ะ ช่วงที่แบบคุณสามารถ อ่า จะมองหางาน อ่า อาจจะ อ่า ลองดูในอินเทอร์เน็ต ลองสอบถามเพื่อน ๆ ลองคุยกันดูเหมือนแบบ อ่า แลกเปลี่ยน อ่า ความคิด แลกเปลี่ยนไอเดียว่า เออ ตอนนี้มีงานอะไรใหม่ ๆ ที่แบบเขากำลัง โอ้โฮ! แบบ อ่า
ใช่ค่ะ
เป็นที่แบบน่าสนใจ มีค่า เขาเรียกว่าอะไร มีค่าตอบแทนที่ดี แล้วก็อาจจะเหมาะกับสายการ สายงาน สายการเรียนที่เราเรียนมา ซึ่งบางทีอาจจะไม่ต้องเป็นแบบตรงอย่างที่เราเรียนมาก็ได้ แต่พอเราลองทำแล้ว เอ่อ หรือว่าดูข้อมูลแล้วเนี่ย น่าสนใจอะค่ะ ด้วย ด้วย อ่า หลาย ๆ คนนะคะ บางทีเขาก็อาจจะไม่ได้เหมือนแบบ ทำงานในสายที่จบมาเสียทีเดียว อะไรอย่างเงี้ย อ่า ภาษาที่เราเรียนมาก็อาจจะเป็นเหมือนแบบส่วนประกอบ ทำให้เรามีความสามารถเพิ่มมากกว่าคนอื่น อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้อะค่ะ ก็อยากจะแนะนำให้ลอง อ่า ลองคุยกับเพื่อน ๆ ลองหาข้อมูลในทางอินเทอร์เน็ต แล้วก็เหมือนแบบแลกเปลี่ยนข้อมูลกันน่ะค่ะ ยิ่งได้ข้อมูลเยอะ ก็จะเป็นเหมือนแบบแนวทางให้คุณ แต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละค่ะ อ่า อยากให้ ก อยากให้ อ่า เหมือนแบบผ่อนคลาย โดยการที่ลดความเครียดลงก่อนนะคะ แล้วก็ อ่า หาเวลาไปออกกำลังกาย แล้วก็จะช่วยให้คุณเหมือนแบบคลายเครียดได้ แล้วพอคุณแบบมีจิตใจที่สบาย ไม่กังวลมาก ไม่กลัวมากเนี่ยค่ะ คุณก็จะสามารถเหมือนแบบ เห็น เห็น เห็นภาพว่า เอ๊ะ! เนี่ย ไปหาข้อมูลตรงไหนดี พอดูแล้วก็อาจจะมามีการจดดูว่าข้อดีของงานบริษัทนี้ หรือว่างาน Freelance รายนี้มีข้อดีข้อเสียยังไง? ค่าตอบแทนยังไง? อะไรแบบเนี้ยค่ะ คุณก็อาจจะเริ่มทำจากวิธีนี้ก่อน ลองดูนะคะ
อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม อืม ฮึ ค่ะ อืม โอเคเลยค่ะ ก็จริง ๆ ก็เป็นวิธีที่ดีนะคะ เพราะว่าอย่างที่บอก คือเราก็มีเวลาเตรียมตัวอยู่บ้าง ก็ลองใช้เหมือนกับว่า จริง ๆ อินเทอร์เน็ตมันก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน อย่างเช่น อาจจะหางานออนไลน์ไหม หรือว่าไปศึกษาข้อมูลก่อนอย่างที่คุณบอก อืม แล้วอยากจะถามเพิ่มเติมอะค่ะว่า สมมติว่า โอเคเราอาจจะพอมีงานแล้วแหละ แต่สมมุติเราคิดไปก่อนเลยว่า "ถ้าสมมติว่าเราต้องไปเจอสภาวะที่เหมือนกับว่า เราต้องทำงาน แบบ'วนลูปเรื่อย ๆ' อย่างเงี้ยอะค่ะ" แบบอยากรู้ว่าเราจะ ควรจะแบบยังไงดีเหรอคะ แบบหมายถึงว่าสมมติว่า มันเป็นงานที่แบบเริ่มงานแรก อย่างเงี้ย แล้วเราต้องปรับตัวหนักมาก อยากรู้ว่า แบบคนที่เขาเริ่มงานตอนแรก ๆ อย่างเงี้ย เขาทำยังไงกันเหรอคะ? อืม แบบไม่รู้ ว่ามันจะแบบยังไง จะไปเจอคนแบบไหน อย่างเงี้ย เราแบบรู้สึกว่าเราเครียดไว้ก่อน หรือจริง ๆ มันอาจจะไม่ เครียดขนาดนั้น อืม
อือฮึ อืม ค่ะ ค่ะ ก็ ก็จริงนะคะ คือเหมือนแบบว่า อ่า เหมือน ร เรา เราอาจจะตั้ง อ่า ตั้งทัศนคติของเราไว้ก่อน อาจจะปรับเปลี่ยนโดยการที่ว่า อืม "วันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกนะ เราก็ยิ้มให้ตัวเองก่อนเลย แล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะ" ความคิดที่ว่า โอ๊ย! จะไปเจอ คนแบบไหน? หรือว่าเนี่ยเขาจะดีกับเราไหม? ก็ ก็อยากให้วางตรงนั้นก่อน แต่ว่าให้เปลี่ยนเป็น อ่า คิดแง่ดีว่าแบบ โอ้ "วันนี้เริ่มงานวันแรกเราจะยิ้ม เราจะต้องเจอกับคนที่ดี เราจะต้องคน เจอกับพี่ ๆ ที่เขาจะเทรนงานให้เราได้ สอนงานให้เราได้เป็นอย่างดี" ถ้าเราตั้งทัศนคติที่ดี ๆ ไว้นะคะ ก็เชื่อว่าเราจะแบบ จะมีวันที่ดี ๆ แล้วก็จะเจอสิ่งที่ดี ส่วนงานที่จะต้องทำเหมือนแบบซ้ำ ๆ หรือ เข้า เข้าออกตรงตามเวลา หรืออะไรแบบเนี้ยค่ะ ก็เหมือนเป็นการฝึกวินัยไปให้เราด้วย แล้วก็เป็นการแบบฝึกให้เราเหมือนคุ้นชินกับงานอะนะคะ ก็ไม่อยากให้กลัวไปก่อนตรงนี้ ก็ลองคิดในแง่บวกไว้ก่อนนะคะ ว่า เออ เนี่ย วันนี้เป็นวันเริ่มงาน ก็จะต้องมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ มันก็จะช่วยให้เราสบายใจได้อะค่ะ
อืม อืม อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม โอเคค่ะ ก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ เดี๋ยวก็จะลองไปปรับดูเพราะว่า จริง ๆ มันก็อาจจะไม่ได้แย่อย่างที่เรากลัวก็ได้ ยังไงก็ขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ สำหรับคำแนะนำค่ะ
ยินดีค่ะ แล้วก็เอาใจช่วย เชื่อว่าคุณทำได้นะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ